Va bene, giochiamo, no, e uno che voleva forse lo conoscevo, voleva e essere il mio compagno, il mio partner, mi ha detto: "Ma tu sei capace?" "Sì, sì, sì."
Mh-mh. Ah, tu hai inventato cioè, in quel momento la la l'hai buttata così? <chuckles>
Ma più o meno, ero capace, però a un livello molto basso.
Okay, quindi, più o meno, comunque il gioco lo conoscevi, diciamo, non eri così
Le rego
così navigato in quel gioco, però lo conoscevi, le basi le conoscevi. Okay.
No. Non ero n non ero navigato, però le regole di base quelle proprio più l'ABC lo conoscevo.
Okay, okay. Bene.
E allora, quando gli ho detto che ero capace di giocare questo signore m'ha detto: "Va bene, adesso prendiamo un caffè, ehm, e poi giochiamo." Vabbè. Io, mi sono seduto, lo abbiam preso un caffè, io ho bevuto un un bicchiere di vino bianco, e ci seduti giocare. Pensa io pensavo di saper giocare a un a un livello base, no?
Sì.
Ehm, invece non era così. Me ne han dette di me ne ha dette di tutti i colori. Dalla prima mano all'ultima. <chuckles>
<chuckles> Ma sì, perché forse, no loro usavano, magari, anche dei segnali, n può essere, che magari tu non non li sapevi cogliere? Perché <chuckles>
Allora, allora, mi han confessato che loro segnalazioni, non ne usavano. Però io proprio non riuscivo, a giocare c con cioè, non condividevo certe regole, o certe strategie con lui, con il mio partner, allora, non riusciva esa bravo, bravo, bravo, la parola giusta hai usa
Non c'era intesa, in poche parole, non c'era intesa col partner, okay. Perché se tu tipo, l lui voleva che tu buttassi la donna, tu magari gli buttavi il 3 e e dico, viceversa. Mh-mh.
Fatto sta, che abbiam perso.